А поделись, пожалуйста, опытом, как готовиться к однодневному походу, чтобы всё точно прошло гладко?
Мгм, мгм. Ну, если честно сказать, и однодневные походы я люблю и такие более подольше, покрепче, скажем так, такие походы я тоже люблю.
Мгм. Мгм.
К однодневным, честно сказать, скорее готовиться надо так: надо посмотреть вообще, куда ты идешь.
Так, разумно. А что, э ам, в чем может быть, э, специфика? На что смотреть, э, куда я иду?
Да. А Вот именно в чём может быть специфика- это специфика этого места, да, например, может там, вы после дождя туда хотите пойти. А может быть, там в принципе очень сложный такой трек сам по себе. Может быть э, не знаю, что еще там может быть. <chuckles> Куча разных других вопросов, да, как бы.
Ага. Ну, то е то есть сложность нужно учитывать, э, даже для однодневного какого-то маршрута нужно учитывать, о, сложность этого маршрута, чтобы понять, как к нему подготовиться. Ага.
Обязательно! Конечно, конечно, это это просто обязательно, как по мне. Если ты не будешь учитывать сложность своего маршрута, то есть большая вероятность того, что ты можешь просто, ну не насладиться им. А однодневные маршруты- они ж какие, ты же хочешь просто пойти погулять и как бы расслабиться чуть-чуть, правильно же я понима
Ну да, вряд ли это прямо, да, совсем серьезный поход. Скорее это действительно такой, да, радикальн ра радиальная, да, э, вылазка.
Конечно. Да вот и Да да да да, вот так вот вот так вот. И обычно в такие походы я люблю в принципе просто взять такой легкий рюкзачочек для себя.
Ага.
С закусочками вот, o, например. Правильные кроссовки в любом случае нужно подобрать вот, легкая у тебя походка или не о не этот легкий у тебя поход или нелегкий поход, кому какая разница, как говорится. Если если у тя плохие кроссовки будут, всё, что у тя будет, к сожалению, это только страдания.
Мгм. <laughs> Да, и сразу ль любой легкий по поход п п превратится во что-то тяжелое, да?
Да-да, в очень тяжелой, в очень противной, и тебе будет прям очень неприятно из-за этого, на самом деле.
Слушай, а можешь, э, дать какую-то рекомендацию по обуви, э, действительно кроссовки или, не знаю, какая-то другая специальная обувь, э. Как, э, подойти к этому серьезному вопросу, чтобы сразу запастись правильной обувью, может быть, и на короткие такие походы, но и, может быть, на перспективу, на длинные?
Мгм. Как по мне, на самом деле можно просто взять одни именно специальные бутсы для походов.
Мгм.
Такие бутсы обычно, в принципе, продаются в любом спорт-магазине. Либо вообще в принципе пойти в специальный магазин и купить себе прям конкретную такую обувь, мощную, знаете, такую, она прям конкретная, я даже не знаю, как сказать. Она тяжеленькая немножечко, она для таких гор больше, гористых местностей. Очень интересная такая обувь. Опять же, говорю, она тяжелая.
Так. Ага. Так, а это разве помогает? Как оно, э, целый день идти в тяжелой обуви?
Ну, а, по крайней мере, это, опять же, говорю, зависит от, а местности, да. А, в большей степени такая прям не нужна, но по-хорошему, если уж прям, как говорится, зах захочется пойти в такую более каменистую местность, неровную местность, а, грязевые зоны, такие ботинки обычно не жалко как-то, протереть в грязи, они, э, легко не порвутся, да, например, какие-нибудь тряпичные кроссовки, которые большинство тряпичные или, например, сделанные из разных других материалов, пены или еще что-то такое. У них просто вот буквально может за один такой хороший поход по каменистой зоне, а, этот, м, <tsk> ой, подошва, просто сож сожраться. Она исчезнет у вас просто.
Мгм. Мгм. Мгм. М. Да, рискованно.
Да.
Слушай, а вот еще хотела спросить про обувь, а, э. Видела, что вот такие вот, э, э, не знаю, то ли профессиональная обувь, то ли еще для каких других целей, она бывает достаточно высокая, вот закрывающая вот эту вот верхнюю часть, возможно, это называется лодыжка. Прям вот дер вот вот, э, м, насколько целесообразно такую обувь брать, на твой взгляд?
Мгм мгм мгм. На обычно достаточно целесообразно, на самом деле.
Мгм.
Достаточно. Если такую обувь брать, то есть большая вероятность того, что ты там, условно говоря, не поранишься нигде, особенно при таких походах. Опять же, говорю про каменистую местность, потому что я по таким достаточно часто ходил в походы. И там, вот, к сожалению, очень часто бывает такое, что ты можешь прям, ну, э, камень соскочит, что-нибудь такое произойдет и, э, не понравится тебе, как говорится, такое ощущение, которое бьет тя там по кости или еще куда-нибудь.
Мгм. Мгм. М-да. Ага. И, наверно, еще когда тебя фиксирует вот, э, наверху эта обувь, то там может быть меньше вариантов, что ты можешь, э, вывернуть, э, ногу. Там, когда как-то нестабильно куда-то что-то наступишь. Правильно я понимаю, назначение высоты этих, а, бутсов, этих ботинок?
Мгм. Да-да, да-да, да-да, плюс еще просто обычно эта высота там не какая-нибудь каблучная или еще что-то такое. Она обычно просто обусловлена тем, что, а, там такой прям очень конкретный толстый, а, толстая подошва, что из-за этого она добавляет там почти мим сантиметр, может, полтора.
Ага. Мгм. М, мгм. Окей, хорошо, поняла, с обувью мы разобрались. Что-то еще про экипировку, про что стоит подумать? Но опять же, вернемся к однодневному походу, такой лайтовый вариант.
Да-да. Однодневный- это просто рюкзачочек со вкусняшками, не забыть водички, бутербродиков, а, м. Обычно вообще практически ничего прям не нужно. Если, наверно, тока, может, какую-нибудь тряпочку, чтобы пот стирать, если тебе прям так, э, в зависимости от, конечно же, от времени года. Тоже, кстати говоря, очень важно, что нужно экипироваться и одеваться как подобает по, ам, температуре.
Мгм. Мгм. Мгм.
И если холодно, то желательно обязательно взять горячий чай в термосе, потому что хочешь ты того или не хочешь, а обычно в походах, особенно в горы, найдутся такие точки, где достаточно дос одн прохладно, прям так неплохо прохладно. Да.
М. Всё-таки горы, да, всё-таки, да. <chuckles> Вряд ли там будет сильно жарко, да.
Да, вот и обычно просто вот горячий чай или еще прям, вообще в полном идеале, просто такой кипяток, заранее подготовленный, удобно закрытый в ка этом, э, как его называется, в термосе, но он это просто мама божественная какая-то.
Мгм. В термос. Ага. Так, хорошо, да. А что делать с одеждой? На что обращать внимание вот помимо обуви, м? Что что здесь? К чему готовиться?
Мне кажется, если даже вот, и вправду, продолжать тему обуви или просто ног, многие люди немножко недооценивают вообще это дело, ну, потому что на них как бы ходить собираешься весь день, на своих ходулях А, надо не забывать подкупать правильные хорошие носки. И желательно именно брать конкретные такие толстенные, м, в плане, например, не какие-нибудь зимние пуленепробиваемые, а имею в виду, э, из хорошего, э, хлопка. Желательно даже стопроцентного или специальные спорт миксы, которые там 80 на 20, 70 на 30, вот такие вот как бы смеси, эт
Да. Так. Ага. Мгм. А, а это какая-то специальная спортивная мик 80 на 20 это что и с чем? С каким-нибудь
Там, по-моему, хлобок хлопок и что-то еще, я не помню что за 2 материал там обычно. Ну, там есть какая-то классика смесей, скажем так.
Мгм. М. Вообще, я видела, что действительно бывают, э, разные абсолютно носки. Я уж не знаю, маркетинг это или это объективно какая-то история, ну, из серии: носки для бега, а, носки для хайкинга, носки для, э, лыж. То есть в всё под какой-то вид. Вот, на твой взгляд, это маркетинговая примочка или, э, в этом есть что-то целесообразное?
Мгм. Мгм. Мгм. Честно сказать, в общем и целом не уверен, что это прям какая-то целесообразность мощная такая, прям, а, но, вероятнее всего, это будет больше, наверное, ам, ну, так отдаленно могу сказать: нужно, нужно, например, просто купить спортивные носки. Это вот именно такие более н толстые, уверенные в себе, э, скажем так, носочки, которые вот не сделают тебе больно, пока ты будешь туда-сюда подниматься, лишний раз на тебе не порвутся и не подведут тебя. И самое главное в данной ситуации: они должны впитать весь пот.
Мгм. Мгм. Мгм.
И при этом не провонять, потому что тонкие носки, они очень быстро, а, мокнут, и они не всё впитывают, и они сразу же начинают вонять. А с вонью и приходят всякие, как говорится, болезни на ногах и всякое такое. Оно нам надо? Оно нам не надо.
Мгм. Так. Мгм. Мгм, да, то есть А, то есть это даже не сто, что эстетический какой-то п а, случай. То есть, ну, пахнут пах мало ли, как бы пустяки какие, да? Я не собираюсь разуваться, да, <chuckles> или танцевать танцы, да? Окей. А, да, действительно, это в к вопрос здоровья.
Не не, да да да да да. Да-да. Мгм, мгм. Ну, это реально вопрос здоровья, больше именно ухода за самим собой и того факта, то, что тут и вправду достаточно сложно может быть. Ну вот Следить за гигиеной ног, особенно вот в таких походах, длинных или коротких- это неважно. Что там, что сям у тебя появятся проблемы с полными мокрыми лапками, называется картина.
Мгм. Мгм. М. Да, да, действительно, важный фактор. Хорошо, э, начали снизу, про носки проговорили. Есть еще какие-то части гардероба, которые требуют особенного внимания?
Мгм. Мгм. Ну, для меня опять же, можно так сказать, почти всё имеет, конечно, значение, но штаны- по погоде, а, если высокая травянистая местность- обязательно длинные, чтобы никакие там там вошь или еще что-нибудь, какая-нибудь другая
Мгм. Конеч и вот эти все, да, страшные, да?
Да, вот это всё страшненькое, неприятненькое, нам не нужненькое, чтобы на нас не прыгнуло, желательно именно надевать длинные штаны и просто будь в безопасности. "Бережёного бог бережёт" называется поговорка.
М. Мгм.
В данном случае, просто, как говорится, бережёного сам себя пробережёшь нормально, если честно, в первую очередь. Ну все версии.
<chuckles> Мгм. "На Бога надейся, а сам не плошай." О, сюда хорошо подойдет. <laughs>
Во во, пожалуйста, пожалуйста, а то буквально опплишаешь, если так по такому пробежишься.
М-да.
А, м, <smacks lips> а, если прям очень жарко и нет или каменистая, например, зона, то, конечно же, можно взять и там длинные, например, да, э, скажем так, ой, длинные штаны, говорю. Шорты, например, какие-то взять и всякое такое. В принципе, в жару оно- самое то. Просто шортики хорошенькие взять.
Так. Да. Мгм.
Ну, и вот. М.
Хорошо. Так, это что по головному убору? Какая у тебя позиция?
Ой, ну, конечно, если солнце, шапка Ой, какая шапка? Кепка или, например, какая-нибудь там какой-то головной убор, который будет, а, спасать тебя от этой жары просто, обязательно. Потому что, если ты получишь солнечный удар, о, будет невкусно.
М. Мгм. <chuckles> Да, действительно, про это тоже нужно подумать. А, еще один, а, аксессуар очень модный среди ма походников, по крайней мере в Европе, к которому я относилась очень скептически, пока сама не опробовала. Вот хочу тебя спросить про него, про палки для хождень
Мгм. Палки скандинавской ходьбы, да?
Да, да, что ты думаешь по поводу палок?
Мгм. Понятия не имею, честно. Я с ними в основном занимался только, ну как бы щас без обид, э, или еще чего чего-то такого, но это единственное с э мы занимались с этими штучками только в доме, ну, н с престарелыми, грубо говоря, с пожилыми людьми. Потому что ну как бы проект наш как бы так подразумевал такую работу. А, поэтому я понятия не имею для них А?
Мгм. Ага. Мгм. Помощь, п помощь людям, да. Мгм. Т ты, то есть ты сам, э, для себя, для своих походов никогда палки не использовал?
Нет, потому что они и не нужны были мне как-то особо вообще в принципе. Я не знаю, зачем они в принципе могут даже понадобиться, если честно. Как-то, как-то не знаю, не нужно было и не нужно было, вот.
Ага. <chuckles> Слушай, я, кстати, могу поделиться тоже своим опытом. У меня была ровно такая же позиция. Думаю, что за лишняя история еще в руках идти в поход, и еще что-то лишнее нести, зачем это надо? И поддалась влиянию мужа, э, и всё-таки в взял взяли мы палки для похода, а, в горах. Это была Польша, Татры. И там, в принципе, такие перепады нормальные, ну то есть вот каменистые действительно дорожки, вот это вот всё, то есть там подниматься, а, спускаться. И я поняла, что палки они реально помогают, то есть ты как будто бы у тебя на самом деле вырастают 4 ноги. <chuckles>
Мгм. Мгм мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ага, то есть это прямо очень даже помогает, добавляет скорость, уверенность. Что оно дает?
Уверенность, да, особенно, кстати, на спуске, да? Потому что ты перераспределяешь, э, получается, свой вес и вот у тебя и может впереди тебя идти вот эти вот, э, палки. То есть, как ни странно, мой скепсис он, э, ушел после личного использования этих палок.
Мгм. Мгм. Ну, в принципе, самый идеальный вариант как раз таки что-то протестировать- это протестировать на себе и посмотреть, на вкус и цвет фломастер подходит или нет. Да?
Да, да.
Это верно, я понимаю, этот такой момент, абсолютно нормально. А, единственное, наверное, ну, наверно, мне тоже стоит его просто 1 раз попробовать и, как говорится, убедиться на себе, что нужно оно такое или нет.
Да, я думаю, что зависит очень сильно от маршрута, вот как ты правильно говоришь, потому что если это ровная местность, то прям смысла вообще нет: иди иди, да? А вот если действительно каменистые там подъемы большие, а, большие, э, э, там или с резкие, а, спуски более-менее, то это может оказаться чем-то практичным.
Мгм. Ну да. Мгм. Ну да, плюс, я не знаю, наверное, может быть, еще также ст ну как бы это нормально для каких-нибудь там любителей скандинавской ходьбы, да, в принципе, как спорта. А, тогда, конечно, да, хорошо. Пользуйтесь, любите, <chuckles> занимайтесь этими делами.
Может быть. Но я думаю, это, кстати, другой жанр, то есть вот скандинавская ходьба, она же, кажется, всё-таки скорее на плоской, э, местности и помогает вот этим
Да да да да да да. Ну я говорю вот то, что эти эти палки можно просто пере это, да э, <chuckles> пери Дя, да, да, так точно. Перепрофилируй. Отличное слово. <laughs>
Да, под подстроить под разные, да. <chuckles> Перепрофилировать. <laughs> Да. Окей, хорошо. Э, забыли ли мы что-нибудь еще важное для нашего однодневного похода? Про еду, про воду, про одежду проговорили. А, погоду, я так понимаю, нужно учесть, э это
Мгм. Обязательно. Боже мой, если мы погоду не учтём, то, как говорится, как мы оденемся по погоде, да?
Вот. <laughs> Да.
Это верно. Ну, в общем, в основном я рекомендую просто быть адекватными, всё остальное не усложна не усложнять, особенно на однодневный поход, и всё будет просто прекрасно.
Хорошо. Мгм. Получать удовольствие, да, от нашего активного вида отдыха.
Да. Так точно, так точно. Так точно.
Супер, спасибо тебе большое, что помог подготовиться к однодневному походу, было очень полезно.
Да всегда пожалуйста. Всего тебе хорошего и удачи в твоих походах.
Спасибо. Пока-пока.
Пока-пока.